Sì, perché, comunque, i miei continuavano a mettermi pressione sul fatto che, secondo secondo loro, io avevo fatto una scelta sbagliata che, uhm, e che non che non lavoravo effettivamente. Quindi, poi, mi mi rimproveravano per questa cosa, mi dicevano, insomma, <giggles> tutta una serie di cose. Allora ho detto: "Vabbè, eh, a almeno almeno così non mi rimproverano", però, poi, chiaramente, dall'altro lato, non ero comunque soddisfatto.
Eh, fondamentalmente per loro quello che, tu stavi facendo, non era importante così come lo era per te.
Esatto, ma è proprio non lo consideravano lavoro di fatto. Poi, pian piano, dopo è cambiata la la cosa, però insomma sì, sì, sì. <giggles>
Vabbè La musica. Mh-mh. E come? Come hai cambiato approccio? Nel senso, come ti sei fatto valere di più?
Ma alla fine, ehm, nel senso ho ho notato che, sia con i miei amici, sia con i genitori quando dicevo le cose non mi si ascoltava, ma semplicemente perché, ehm, o i miei geni
Pure perché erano pure abituati a vederti molto disponibile, no?
a vederti molt a vedermi molto disponibile, sì. E poi al fatto che io, comunque, mhmm, di base non è che parlo così tanto, ehm, perché, magari, sono concentrato sulle mie cose ehm e, oppure, non intervengo così tanto. E quindi, quando dico qualcosa poi, uhm non uhm, se mi sembra, perlome esatto, oppure che non mi si dà abbastanza peso. Esatto. E quindi cercavo di, mhmm, far valere, diciamo, ehm, non le mie parole, ma il mio lavoro. Quindi, poi, quando hanno cominciato a vedere che, magari, viaggiavo e potevo anche lavorare, eh, in un altro paese oppure che, ehm, insomma, cominciavo ad essere più finanziariamente, ehm, diciamo, esatto, indipendente, allora lì hanno capito. Non hanno più detto nulla dopo un po'.
Ah, ecco. Non sei credibile, diciamo. Non non <giggles> per loro non eri credibile. Esatto. Però Anche indipendente.